Eh sì, è più suggestivo magari anche come momento del in cui andare. Ma secondo te, mhmm, se per esempio i tuoi amici, mhmm, d dovessero andare a fare questo viaggio, avresti magari consigli o dei suggerimenti da dargli, dei posti da vedere o anche, che ne so, dell'attrezzatura, dell'abbigliamento da indossare se vanno in un certo periodo.
Sì, sì. Certo. Mh-mh. Sì, beh chiaramente se si va verso l'inverno bisogna vestirsi, mhmm, belli pesanti e a strati perché, anche se non fa freddissimo perché comunque è una zona influenzata dalla corrente del Golfo, comunque in ogni caso d'inverno, insomma, si va intorno allo 0 o anche qualcosina sotto, quindi <sniffs> bisogna vestirsi bene.
Mh. S sì, eh, immagino comunque d'attrezzarsi.
Come posti che consiglio di vedere, vabbè, ovviamente il famoso Geyser, che anche quella è una cosa piuttosto impressionante, perché fa questo sbuffo di vapore acqua e vapore alto 20-25 metri. Ehm, poi sempre lì in quella zona, una cosa molto bella che ti fa riflettere, è un m momento molto introspettivo, pe hai la possibilità di camminare all'interno della spaccatura tra la zolla europea e la zolla americana.
Sì? Sì, famoso poi. Wow. Ah, wow! Comunque cioè u u una di quelle cose che non ti immagini neanche di poter fare nella vita.
<chuckles> Esatto. Quindi, dici tu, sto camminando tra 2 cont proprio nel mezzo tra 2 continenti.
Nel mezzo dei conti sì. M quello davvero sarebbe da fare, sugge da suggerire, mh-mh.
Eh, esatto. Quindi quello è tanta roba. <laughs> Sì, assolutamente sì, stai camminando in mezzo a 2 continenti. Quella è una cosa mh-mh.
Ti credo.